Ay, actually nung mga panahon na yun ham muntik pa nga akong ano, eh, muntik pa akong maano ma mawala sa pag-aaral. Kasi nawala talaga 'yong focus ko nung mga panahon na yun. So, ano lang, ah, siguro ang nakatulong lang din ta sa laga sa'kin yung pagsisimba ko halos araw-araw. Ah, at the same time, may mga nakilala kong, ah, mga kaibigan na bago. Tapos parang napaglaanap pag ah, alam mo yun, nakakapag-spend ako ng oras sa kanila. Minsan, ah, nung mga panahon na yun medyo alam mo 'yon makirot pa rin sa'kin. Tapos napagsasabihan ko rin ng mga bagay na, ah, alam mo hindi ko masabi sa mga pa sa pamilya ko kasi nahihiya nga ko. So, yun may mga napagsasabihan ako tapos nung mga panahon na yun nagkaroon ako ng bagong hobby which is yung pagsasayaw nga, ah, naging dancer ako nun nung mga panahon na yun. Um, although dancer na talaga ako before. Pero nung mga panahon na yun mas na-enhance ko saka nagkaroon ako ng bagong kasama, ah, sa pagsasayaw. So, parang, um, ayun binuhos ko lahat para makalimutan ko lang din or para alam mo mawala lang din sa isipin sa isipan ko yung mga bagay na, ah, nangyari sa akin nga masasakit. Siyempre, ah, andiyan din yung mga kung may mga bagay man na nagpapaalala sa'kin, sa kanya, ah, minsan iniiwasan ko na talaga para hindi kag hindi bumabalik ng paulit-ulit yung nararamdaman ko, oo, parang ganon. Ah, saka may mga pagkakataon din na parang umiwas din ako dun sa mga group of friend namin na common friend namin before. Although, hindi ko gi hindi ko sinadyang iwasan yung pero, ah, panandalian lang din naman yung ginawa ko. Para lang din naman yun sa sarili ko. Oo, oo kasi baka pagka nagkita-kita kami nung mga kaibigan niya na kaibigan ko din tapos matanong ko sa kanila kung kamusta na siya baka bumalik lang sa'kin. Manumbalik lang yung sakit, ah, baka may mas maramdaman pa akong ibang sakit kasi siyempre malalaman mo na
Hmm. Mm. Mm. Oo. Mm. Wow! Mm. Mm. Mm. Hmm. Tama. Mm. Para rin sa sarili mo, oo, tama nga naman. Oo. Mm. Kumbaga hindi ka maka-move on agad-agad.
True, totoo, totoo talaga. Kaya nga minsan din alam mo yung <tsk> ano ba tawag dito? Yung palabas na ano na One More Chance, ni Popoy and Basha.